Okay, okay.
Ehm, perché mi trovavo in un luogo dove non c'era assolutamente nulla. Era un McDonald, mhmm
Che fast food era? Ah, okay classicone, okay. <chuckles>
Ehm, sono andato lì perché, ehm, non c'era nient'altro, erano le 3 le 4 del pomeriggio, no le 3 del pomeriggio non avevo la po la possibilità ecco di mangiare altro. Ma io sono rimasto molto, molto, molto deluso, cioè nel senso che poi, mhmm, che ne so ecco quando ero bambino io mi ricordo ecco, che per me andare al McDonald, siccome non ero nel mio paese, era un qualcosa di di di eccezionale, quindi comunque si faceva 1 ora di strada per andare lì, per mangiare questa cosa, per il regalo, per questo e per quest'altro, era una cosa ma, ehm, noi 10 ann n cioè da 10 anni, uhm, assistiamo a questo, il fatto che comunque ad esempio l'hamburger, ehm, ormai è un prodotto che, ehm, trovi ovunque, mhmm, l'Italia in qualche modo, no, in Italia sono sorte tutte queste hamburgherie, queste queste sorta di quindi ecco tu alla fine ecco, se vuoi mangiare un hamburger puoi mangiarlo in tanti posti e ne trovi decisamente di meglio, nonostante poi anche qui vabbè stiamo esagerando su tante cose, ehm, perché l'hamburger ora ti costa 15 € praticamente insomma, ehm no di di più insomma, oddio, cioè caspita.
Okay. Okay, okay ci sta. Mh-mh. Era festa. <chuckles> Esatto. Sì, sì, sì, <giggles> è vero. <giggles> È vero. Mh-mh. Infatti. Sì, esatto esa N ne trovi di meglio, dici. <chuckles> Esat <chuckles> Più, più <chuckles> anche avoglia, sì sì. Eh se te lo vendono magari anche con le patatine fatte in un certo modo anche 18-20 € arrivano eh.
Madonna mia. Vabbè ,ehm, <chuckles> in generale ecco, mhmm, secondo me ecco, mhmm, esistono oggi più possibilità che magari replicano, ehm, quella tipologia però in maniera un po' più come dire sana. Poi, ehm, secondo me molto gioca molto gioca l'immagine comunque eh.
<chuckles> D'oro. <chuckles> Esatto. Sì, sì, sì poi sono